Olha só. Quer dizer que você não tinha assim um gosto, hã, muito concreto naquela época, né. Você realmente se adaptava ao ao que estava o estilo da época, enfim, o que estava ali em em alta.
<chuckles> Não, defini. É. Isso, que estava ali em alta, que estava ali no hype, né. E aí, foi o sertanejo universitário, que era Jorge e Mateus, João Neto e Frederico, João Bosco e Vinícius, que começou, né, ali no sertanejo.
Certo. Uhum. Aham. É verdade. O universitário, né, na verdade.
E, enfim. É, universitário mesmo. Aí passou, enfim, e aí vida adulta, né, casei, tive filhos.
Uhum.
A pouco tempo, foi muito pouco tempo que eu descobri que, na verdade, eu não tenho, eh, um gênero musical definido.
Hã. Um um esti uma coisa própria, assim, um estilo próprio, um gênero próprio, né. Você
Não, porque até rap italiano eu já eu ouço, assim.
Até rap o quê?
Italiano. <laughs>
Rap italiano? Uau, nunca ouvi.
É, porque eu hoje eu moro hoje eu moro na Itália, né. Eh, então aqui é m m muito forte, assim, rap, hip-hop italiano. Muito diferente do do brasileiro, muito diferente. Eu vi
Na Itália. Tá. Aham. Olha. É. É, eu mesmo nunca tinha ouvido falar. Eh, não é muito divulgado, assim, mundialmente, então, né, como o rap americano.
Não. É porque é É, não, não tem nada a ver com o rap americano. É bem assim, bem melódico, sabe, bem melody, é. Ou fala de superação ou fala de amor não correspondido. <laughs>
É bem local. Ah, é? Tipo o nosso sertanejo, eh, universitário no Brasil, né?
Exato, exato. Os nossos raps no Brasil eles falam é mais uma crítica social, né.
Sim, sim.
É, aqui não, aqui é um pouco, né, mais diferente, assim. Então, aí, quando eu vim pra cá, eu comecei, né, a ouvir muita música italiana. Daí era um mistura é até hoje <chuckles> um mistura de músicas, de estilos. E aí eu fui descobrir que eu não tenho um estilo musical; o que me toca de verdade numa música, é a letra.
Uhum. É? Uhum. Tá.